آه، طبعًا أسأله، طبعًا أسأله فيها، و أنا حقي إن أنا أسأل، وحقي إن أنا أنقِّي، وحقي إن أنا أعمل كل حاجة، أ
إمم. بس برضه البياعين مش سهلين يعني، دايمًا كده تحسيهم
لأ، مش سهلين طبعًا، بس هُم لمّا بيحسوا إن أنت فاهم آآ، بيت يعني شوية بي بيلِّموا الدور يعني زي ما بيقولوا، آه فما بياخدوش بقى، ويدّوا م
اهم. وبالذات لمّا يتكلموا مع حد آه حد فاهم وخبرة، وستّ بيت بقى، ع هي في السوق على طول.
أيوه. صح. صح، صح هم بيبقوا فالواحد ب بيخليه ذكي يعني، آآ، يعني أو وكمان يعني الواحد يعني يبقى ذكي إزاي في في الشرا، هو بيبيّن البياع إن هو فاهم، في نفس الوقت أنا بقى يعني ما باشتريش حاجات كتير أوي، عشان ما تبوظش عندي في البيت برضه كمان، ما أهو أنا ممكن أخدها طازة، وهتبوظ عندي برضه لمّا أحطها كتير في التلاجة يعني، كل حاجة بيبقى ليها فترة برضه معيّنة، فباحفظها يعني في التلاجة و وبابقى بتبقى كميات بسيطة يعني، ما باجيبش كميات كبيرة باجيب كميات على قدِّي يعني، على قد استخدامي يعني.
إمم. إمم. إن هو عارف. إمم. بالضبط. إمم. إمم آه، آه، وبتوفّري الفلوس ويعني الميزانية برضه بتبقى مضبوطة معاكِ.
صح. بالضبط كده، بالضبط ف بيبقى من كل
آه، طَب أنتِ لمّا بتشتري بقى أنتِ عارفة إن فيه بقى فيه منتجات معلّبة يعني كل حاجة بقت معلبة، اللحوم وال حتى الفواكه فيه معلّبة والحاجات دي، بتبُصّي على التاريخ؟ بيبقى عليها تاريخ صلاحية كده، بتبُصّي عليه؟
آه. إمم. طبعًا، طبعًا مهم جدًا، جداً، جدًا، جدًا، يعني كويس إن أنت آآ، يعني سألتني السؤال ده فعلًا، أنا بابقى حريصة جدًا إني أبُصّ على ال ال تاريخ الصلاحية وتاريخ الإنتهاء والكلام ده، والإنتاج يعني لأن ده مهم جدًا، ساعات في بياعين فعلًا بيستعبطوا، وبيحطوا منتجات منتهية الصلاحية، وده يعني ده وارد يعني، ف فدايمًا أنا إمم.
امم، مهم بقى. إمم. إمم. إمم. آه، وإن أنتِ لو فتحتيها ومن غير ما تبُصّي عليها فأنتِ خلاص بقى كده، بقِت بتاعتِك ومش هتعرفي ترجعيها، إمم.
ال آه صعب، آه، فصعب إنها ترجَع فعلًا، فلازم أبُصّ على المعلّبات فعلًا على التاريخ بتاعها.
بالضبط، دي حاجة مهمة فعلًا.
آآ، جدًا، جدًا، آآ
إمم، الحوار معاكِ بصراحة الكلام معاكِ ما يتزهقش منه يعني، فشكرًا على وقتِك ده جدًا.
<laughs> شكرًا، شكرًا ليك.